Ne güzel, eee, hitap ettin, "Baktığında insanım." dedin. Aaa, insan olmak da öyle aynı şekilde. Bazen ağlamak, eee, gayet, ı en doğal ve normal, eee, istediği gibi akması, eee, bırakıp, eee, teslim olmak gayet, eee, güzel de hissettiriyor bazen dediğin gibi. Eee, çünkü duygular var oldukça güzeller. Eee, bunu paylaştığın için de teşekkür ederim ayrıca. P
Ay! <giggles> Teşekkürler. <giggles> I hı. Evet. Evet. Ay, ne demek? Hepimiz böyle özgürce yaşayabilelim hiç utanmadan iyisini de kötüsünü de.
Evet. <chuckles> Kesinlikle. Peki seni böyle en çok sarsan final sa eee sahnesi ne olmuştu? Altıncı histen bahsettin. Eee, ondan sonra Aslan Kral'dan Hı hı.
I hı. O korku filmiydi. Eee, Aslan Kral'da da böyle o sevinç, mutluluk; sanırım oydu ama, böyle, gerçekten beni çok sarsan, hani, sonunda sarsıldığım film dersen, eee, gerçek hayattan esinlenilmiş Akıl Oyunları diye bir film vardı, hatırlar mısın? Hani, böyle, matematikçi John Nash'in, matematik dâhisinin, eee, aynı zamanda, hani, böyle, zihninin oyunlarına da hapsolmuş bir adam. Böyle, hiçbir zaman ayıramıyor, hani, hastalığı sebebiyle, eee, bir süre sonra, ne gerçek ne hayal. Onun hikâyesini e izlemek beni çok etkilemişti. Herhâlde, böyle, bir 6-7 kere izlemişimdir o filmi.
Hı hı. A! Çok güzeldir, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. A! Çok gü güzeldi ve, hani, o kadar demek ki etkilenmişsin ki defalarca da, eee, izleme ihtiyacı, eee, fark etmişsin kendinde. Peki, eee, şöyle de sorsam, mesela filmler bittiğinde üzerinde o duygu uzun süre kalıyor mu yoksa böyle, eee, hızlıca dağılıyor mu? Mesela şey olur, eee, filmde, eee, müzik detayı çok ilgini çekmiştir belki. Eee, işte, o müzikleri tekrar tekrar, eee, dinler misin ya da o filmden, böyle, bir sekans olabilir, işte, kendince tekrarladığın dönemler oluyor mu yoksa böyle hızlıca dağılıp, eee, kafanı boşaltıyor musun?
Evet, evet, evet. I hı. I hı. I hı. Ya, çok değişiyor aslında çünkü gerçekten, hani, çok film izlediğim, eee, zamanlar oldu. Eski erkek arkadaşım çok is severdi film izlemeyi. Biz gerçekten her gün akşam oturup film izlerdik. Bazen vakit olunca hafta sonları falan 2-3 tane izlerdik. O sinema okumuştu.
Hı hı. Evet. Çok iyi. A! Süper, çok güzel.
Eee, a böyle, fark ettiğimiz detayları, işte, çekim sahnelerini falan konuşabilmeyi seviyordum ve çok izlerdik ama sorsan herhâlde, böyle, bir maksimum 10 tanesini falan gerçekten hatırlıyorum diyebilirim. Her film o kadar iz bırakmıyor.
Hı hı. Anladım. E, kesinlikle tabii, yani bazı filmler, eee, kalıcı iz bırakabilirken bazıları gerçekten böyle çerez gibi anlık tat verip daha sonra hayatımıza bakıyoruz. Eee, ama evet, eee, bakıldığında özellikle de film bittiğinde, eee, yorumlaman, eee, gerçekten, eee, çok güzel bir detay. Peki film içinde de mesela film akışında da arkadaşlarınlayken, eee, filmi yorumlamayı sever misin?
Evet, aynen öyle. <chuckles> Imm. I hı.